हुँ, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल कि अ, कई बार ये कारण की वजह से भी उम, अ, मुझे लगता है कि पार्टियाँ टूट सकती हैं और सरकार स्थिर हो जाए। परंतु, मुझे ये भी लगता है कि कई बार कि जब आप जुड़ते हैं, उसी समय आपको एक-दूसरे से पूर्ण रूप से सहमति होनी चाहिए, अगर बाद में बातें उठती हैं, तो फिर मुझे लगता है कि अम, बातों का मतलब मेल-मिलन ढंग से होता नहीं है, जिसके वजह से अनबन आ जाती है। परंतु मुझे लगता है कि आप यहाँ पे मतलब कोई छोटा-मोटा बिज़नेस नहीं कर रहे हैं। आप एक पूरे देश की सरकार बना रहे हैं, ये यहाँ पे कोई भी बात अनसुनी या अनकही नहीं रहनी चाहिए, और ये सब पहले ही हो जाना चाहिए, यहाँ तक नौबत आनी ही नहीं चाहिए कि आप बाद में 2-3 साल बाद जाकर ये तोड़ दे या टूट जाए और फिर आपका इतना बड़ा तमाशा बन जाए। इ क्योंकि इसमें देखिए घाटा दोनों का है, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को ना राजनीतिक दलों को बहुत सोच-समझ के कदम रखना चाहिए, वरना नहीं ही रखना चाहिए, आपको क्या लगता है?
जी। जी। जी। जी। जी। जी। जी। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ। जी, बिल्कुल, मुझे यही लगता है और आपके विचारों के साथ पूरी तत अ, तरह से सहमत हूँ कि जो है ना अ, पार्टियाँ आएँगी, जाएँगी पर कहीं न कहीं मतलब जो देश है, वो नहीं रुकना चाहिए। और कहीं न कहीं
अटल बिहारी वाजपेयी जी, बढ़िया है, ये अ, क्या बात कही थी उन्होंने। जी।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, उन्हीं की ये लाइन है। हाँ, बिल्कुल, तो उनसे भी कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित होता हूँ कि सरकारें तो बिल्कुल आते-जाते रहती हैं, नई सरकारें बनती हैं, फिर वो टूटती हैं, फिर अ, दोबारा चुनाव होते हैं, फिर नई सरकारें दोबारा आती हैं। पर कहीं न कहीं जो भी हमारा देश है, वो मतलब प्रगति करना करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और कहीं न कहीं मतलब उसमें जो भी चीज़ें हैं, वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से रहनी चाहिए। और कोई भी अस्थिरता या जो भी अ, दंगे, फसाद या इस प्रकार की चीज़ें हैं, वो नहीं होने चाहिए, जिससे कहीं न कहीं जो भी हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता आती है। और हमारे देश का अगर अ, भविष्य की बात हम करें, तो बिल्कुल एक स्थिरता बहुत हद तक ज़रूरी है।
जी। उ, जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। आप सही कह रहे हैं कि उम, कई बार अम, ऐसे ही परिस्थितियाँ जब आ जाती है, तो अ, मतलब मुझे लगता है कि देश का हित आगे रखना चाहिए और सोचना चाहिए। और जैसे नेताओं की आप बात कर रहे हैं, वैसे नेता आजकल बहुत कम मिलते हैं, परंतु ऐसे विचार रखने वाले नेता ही समाज को कहीं न कहीं आगे और एक सुनहरे अ, दिनों में वापस ले जा सकते हैं। बाकी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपसे बात करके मुझे बहुत मज़ा आया, काफ़ी आनंद आया, बहुत कुछ सुनने और सीखने मिला, आशा करता हूँ फिर मुझे मौका मिला आपसे बात करने का, अभी के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि।
जी। जी। बिल्कुल। जी। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप क से बात करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी मतलब आपके जो भी उदाहरण थे, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे लगे और काफ़ी कुछ आपसे जानने और सीखने को भी मिला, और मैं ज़रूर आपसे फिर बात करना चाहूँगा। अभी के लिए धन्यवाद और शुभरात्रि।
जी। जी, मुझे भी। बिल्कुल।